話が出来るかもしれないですよね。うんうんうん。
うん、なんか、「どこか痛めてるんですか？」とか、うーん、どうだったんだろうな。うん。
<laughs> ううす ちょっと相手を心配するような感じで、アプローチすると でも、あすでも、それはいい手かもしれませんよね、確かに。うん。
うんうん。あ、そうですね。うーん。 うーん。なんか世間話のきっかけにもなるし。うん。
そうですよね。うーん、なんか、こう、今までは自分が気になるから「うーん」とか言って思ってたんですけど、なんか、その、自分のことばっかり思っていると、ちょっとやっぱり、で、それをそのまま相手に伝えると、相手の気持ちも、ちょっと害しちゃうかもしれないので、ね、相手のことも思いやりつつ話をしてみる。うん。あ、それはすごくいいと思います。ぜひぜひ、ちょっと言葉を考えて、うん、話してみたいと思います。
うん。 はい。 うんうん。 うん。 そうですね。 うんうん。 あ、そうですね。あと、まあ、みかんの人は、なんかこう、「美味しそうですね」って言ってみたりとか、なんか、こう、意識させるっていう、ああのなんか、さりげなく話題に出して意識させるっていう、なんかあの、もね、あの、相手がすごい、あの、敏感な方だったら、こう、すぐ察して、こう、くれるんじゃないかな、とも思いますよね。
はい。 <laughs> はい。 ああ、そうですね。でも、みかんを食べてるのはその人だけなんですよね、さすがにね。だから他の人は、まあ、好きでも食べてないのか、好きん、ね、もともとオフィスで食べない人なのか分かんないですけど。というのはうーん。でも
うん。 あ、なるほど。うんうん。 うんうんうん。 ああ、なるほど。 なんか、みくその人に、みかんを、あえてちょっと配ってみるとか、新しく買って。「あ、これどうぞ」みたいな。で、さらに、こう、みかんを、あの、食べてもらって、飽き飽きてもらって、終わる とか、うーん。
ああ。 <laughs> なんか、それ面白いですね、あげてうーん。<laughs>
ね、うん、飽き早く早めに飽きてもらって、食べるのをやめてもらうっていうのも、いいかもしれないですね。うん。
<laughs> そうですね。たくさんプレゼントして、「ああ、みかん、なんかあって、きっと好きなんですよね。どうぞ」っていう感じで、うーん、ちょっとでもユニークな方法でいいかもしれません。はい。じゃあ早速ちょっとうん。明日にでも、やってみたいとでも、うん。仰る様に、ちょっとあの、アプローチの方法を考えてやった方がいいですよね。
うんうん。 うんうん。 ああ、なかなかね。うーん。 うん。 うんうん。